อืม ได้เลยค่ะ คือเหมือนเราก็เป็นคนมีความฝันคนหนึ่ง <laughs> นะคะ คือปกติเราก็ ใช่ ก็เป็นคนชอบวางแผนชีวิตค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ย ก็จะตั้งแบบเป้าหมายไว้แบบว่า ค่อนข้างสูงเลย แล้วมันรู้สึกกดดัน แล้วก็มันรู้สึกท้อเวลาที่แบบมันไม่สำเร็จอะนะคะ หลัง ๆ ก็เลยเริ่ม เริ่มสับเป้าหมายให้มันเป็นเล็ก ๆ อะค่ะ เป็นแบบว่าทำเป็นแบบหลาย ๆ หลาย ๆ จุดอะนะคะ ก็คือเริ่มจากทำจุดที่เราจะทำวันเนี้ยให้สำเร็จก่อน พอมันสำเร็จปุ๊บ เรา เราก็จะรู้สึกว่า เรา อะ
ครับ อ๋อ ครับ อา ๆ อ๋อ ครับ อา ๆ ๆ ครับ
สำเร็จแล้ว 1 เรื่อง อะไรเงี้ยค่ะ พอมันสำเร็จจากเรื่องเล็ก ๆ ไป
ครับ ครับ คือมันก็จะต้องมีทั้งเป้าหมายระยะใกล้ แล้วก็ระยะไกล อะไรอย่างงี้ใช่ไหม? เพื่อเป็นแนวทางให้เรา อ๋อ
ใช่ ใช่ ประมาณนั้นค่ะ ก็คือต้องแบบ สปลิต ออกมาอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ครับ อืม แล้ว แล้ว เอ่อ หลังจากได้ลองทำ เอ่อ เรียกว่าเป้าหมายระยะใกล้แล้วเนี่ย มันทำให้เป้าหมายระยะไกลของเรา หรือปลายทางของเราเนี่ย เบี่ยงเบน หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม?
บางทีมันก็เปลี่ยนนะคะ คือเหมือนเอา เอาจริง ๆ มัน มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรา ป เปลี่ยนมาเป็นทำเรื่องเล็ก ๆ ให้สำเร็จอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามันเหมือนกับว่า ชีวิตเราพอเราดำเนินไปอะค่ะ เดี๋ยวความชอบ หรือว่าจุดมุ่งหมายของเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ด้วย ก็คือเหมือนประมาณว่า อาจจะไม่ได้ไปจนถึงแบบเราตั้งไว้ว่า เราจะไปถึง 10 ข้อ บางที 8 ข้อ เราอาจจะไป เปลี่ยนเป็นด้านอื่นแล้วก็เป็นได้ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แต่ว่าแทนที่เราจะ เราไปไม่ถึง 10 ข้อ เราทำไม่สำเร็จ ไม่ใช่ แต่เราทำสำเร็จ 8 ข้อเล็กมาแล้ว อะไรประมาณเนี้ยค่ะ มันก็ยังทำให้เรารู้สึกว่า มีความสุขอยู่
เออ ครับ ครับ อืม ๆ ครับ อ๋อ อ๋อ ๆ ๆ ยัง ยังไง ก็ยังอยู่ในเส้นทางเดิม อย่างงี้เนาะ
ใช่ค่ะ ยังเหมือนเราได้ทำตามเป้าหมายอยู่น่ะค่ะ อืม
ครับ ๆ แล้ว แล้วอย่างตอนนี้เนี่ย ยังมีเป้าหมายที่ยังต้องไล่ตาม หรือว่ายังค่อย ๆ ดำเนินการอยู่ไหม?

ใช่ คือจริง ๆ มัน มัน ตัวเองเนี่ยน่ะ ไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นั้นอะค่ะ จริง ๆ แล้วสมมุติว่า ถ้าเรามีเงินอีกสเตปหนึ่ง เราก็อาจจะไปหาธุรกิจอย่างอื่น หรือว่าลงทุนอย่างอื่นเพิ่ม อาจจะซื้อหุ้นเพิ่ม หรืออาจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่ม ในการปล่อยเช่า หรืออะไรอย่างเงี้ย ที่ คือจริง ๆ แล้วอย่างที่บอกค่ะว่า ถ้าเกิดเราอายุมากขึ้น เราไม่น่าจะมีแรงทำงานหนัก ได้เหมือนตอนนี้น่ะค่ะ ก็อยากจะหาอะไรที่อยู่เฉย ๆ แล้วเงินเข้าน่ะค่ะ อืม จะเป็นลงทุนในด้านอื่น ๆ ประมาณนั้นค่ะ ที่เป็นแผลน ที่วางไว้อะนะคะ อืม
อืม ครับ อะฮะ ๆ ครับ อืม ใช่ ๆ ๆ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ๆ อืม ๆ แล้ว แล้วอย่างพวกหุ้นที่พูดถึงเนี่ย ได้ ได้ดูของตลาดไหนเป็นพิเศษไหม? อย่างตลาดที่ไทย? หรือตลาดในต่างประเทศ? หรือว่า?
ค่ะ ก็ ก็ดูไว้เหมือนกันนะคะ คือสำหรับตอนนี้ ก็เริ่ม เริ่มกลับไปมองในการลงทุนหุ้น หรือว่า อ่า เขาเรียกว่าอะไรอะ อ่า ตราสารหนี้ หรืออะไรประมาณนั้น ใช่ค่ะ สินทรัพย์เนี่ย
เอ่อ สินทรัพย์ต่าง ๆ เนาะ อ๋อ ดูเป็นทางตราสารหนี้ ครับ
ใช่ค่ะ จริง ๆ สินทรัพย์เนี่ย ก็ไม่ ไม่ได้มองไว้เยอะ เพราะว่าด้วย ด้วยทรัพย์สินที่เรามีตอนนี้ ก็คือยังไม่ได้แบบจะมีเงินก้อน ไปซื้ออะไร เพิ่มอีกเยอะขนาดนั้นน่ะค่ะ ก็เลยมองเป็นการลงทุนง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้ก่อน อาจจะเป็นแบบลงทุนในหุ้น ที่เป็นหุ้น VI ที่ได้ อ่า
ครับ อะ อา ครับ อ๋อ
ปันผล อะไรแบบเนี้ยค่ะ ใช่ แล้วก็
ไอ้ วีไอ ครับ ครับ วีไอ แล้วก็ อ่า DCA ซื้อแบบถัวเฉลี่ยลงเรื่อย ๆ อะไรงี้ใช่ไหม? สะสมเป็นหน่วยไว้ อืม อือฮึ ๆ ครับ
ใช่ค่ะ ใช่ แล้ว แล้วก็ซื้อแบบเป็นเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะ อย่าง อย่าง S&P 500 อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจที่จะแบบเป็น ใช่ค่ะ เป็นเหมือน
อ๋อ ครับ ๆ ที่ดูมั่นคงนิดหนึ่ง เสี่ยงน้อย ๆ หน่อย แต่ว่าโตเรื่อย ๆ อะฮะ ๆ ๆ
ใช่ค่ะ ใช่ ถึงไม่ได้เสี่ยงมาก แล้วก็ขึ้นเรื่อย ๆ เอาจริง ๆ มัน มันขึ้นเยอะอยู่ นะคะ จริง ๆ เรา เราซื้อทั้ง สอง ที่เลย เราซื้อทั้งของที่เป็นของเมืองไทย แล้วก็ซื้อของที่เป็นของอเมริกาด้วย แต่ของอเมริกาที่เป็น S& S&P 500 เนี่ยขึ้นเยอะมากจริง ๆ ค่ะ เยอะจนเราแบบ อืม <laughs>
เออ ครับ อืม ใน ในช่วง ปีสอง ปี ที่ผ่านมา มันค่อนข้างมาเร็วมาก ที่ ที่เทียบกับทองเลย ซึ่ง ซึ่งมันเป็นสินทรัพย์ที่สมัยก่อน มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องความมั่นคงเฉย ๆ ไม่ใช่ความหวือหวา แต่อยู่ ๆ มันก็หวือหวาขึ้นมา
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ก็รู้สึกว่า อืม น่าสนใจ
อืม อืม ครับ แล้ว อืม แล้ว แล้วคิดว่าอย่างการแบบว่า ที่เรา อ่า เรียกว่า เราสามารถเลือกอนาคตของตัวเองได้ ลักษณะนี้เนาะ มัน มันง่ายกว่าไหม ถ้าเทียบกับการที่จะต้องมีแบบว่า เอ่อ ครอบครัว หรือว่าคนอื่นมาใช้ชีวิตร่วมกับเรา?